Bra guarda, hai proprio colpito nel segno. Cioè dovevo fare tante di quelle cose, che scrivere le canzoni era l'ultimo problema e non mi andava di farlo. Ehm, quindi ho preferito mantenerlo come hobby, capito cosa intendo? Ho preferito mantenere quella quell'emozione reale, quell'emozione trasparente, no, di di poter avere qualcosa da
Uhm Eh sì. Mh-mh. Infatti. Mh, mh, mh, mh, mh, immagino. Certo, assolutamente. Esatto. Sì, sì, sì, no ma poi ecco, nel fare musica penso sia sacrosanto, perché se se fai qualcosa, che che comunque ti ti spegne quella fiamma, come hai detto tu prima, poi cioè diventi proprio no non non riesci più a muoverti. Ma g
Sì, sì. No, guarda u guarda proprio un automa, letteralmente, cioè che passi giornate, sai
Sì, no, ma poi ecco sono sono sempre più frequenti anche a livelli altissimi no, dell'industria musicale comunque di artisti, che dopo un po' non ce la fanno più, perché comunque le le dinamiche del mercato sono spietate. <chuckles>
Sì. Beh Assolutamente, ma anche perché sì, anche perché, diciamo quello è un hobby che diventa lavoro, ma è anche un hobby molto diffuso, no. Cioè il momento in cui diventa uno status, tu vogliono e quindi poi ovviamente crea molta inflazione, crea tanta competizione, però c'è sempre chi emerge e chi emerge, più competizione c'è, più, ehm, potrebbe fare scacco matto, diciamo, a a capito, ai vecchi alla vecchia leva, non so se mi spiego. Ma senti, e tu tu diciamo condividi il tuo hobby sui social network, lo condividi online? Hai questa questo
Certo. Mh-mh. È vero. È vero. Esatto. Sì. Esatto, esatto. Certo, sì, sì, sì, assolutamente. Dimmi. Mhmm, allora sì, in generale ecco nei miei social mi piace sempre parlare delle cose che faccio, anche perché poi, ehm, le persone che mi seguono sono tutte amiche mie, amici miei, insomma persone che conosco principalmente, quindi mi piace proprio raccontare quello che faccio e il modo in cui lo faccio. Ehm, però, ehm, in realtà diciamo che sto pensando di intensificare la cosa ulteriormente, anche perché di recente io e altri 7 amici, abbiamo fondato una nostra compagnia amatoriale. <chuckles> E <chuckles> Sì, grazie. <chuckles> Mamma mia, viva il lupo, viva il lupo tantissimo. Ehm
Okay. Okay. Mh. Ci sta. Ah. Ah, ma va! Tanti auguri. In bocca al lu in bocca al lupo. Dai grande. Ma vedrai, vedrai che sarà viva il lupo. Sono contento, grande.
Sì, sì. No, gua che bello, che bel il tuo entusiasmo è contagioso, te lo giuro. Guarda, ti sto abbracciando da a distanza. Ehm <giggles>
Eh, vabbè. Anch'io, anch'io av <chuckles> Beh, è una cosa molto bella credere nei propri sogni, nelle proprie passioni, è c ciò che ci porta lontano, secondo me. Quindi
Mh. Ma sì, ma ma sì, perché poi ecco, mhmm, abbiamo pensato: "Ci piace farlo, ci divertiamo come i pazzi, ehm, perché no? Buttiamoci." <chuckles>
Certo. Eh, e allora, cosa vuoi di più, no, cosa vuoi di più? Hai tutte le carte in regola allora, direi. Perfetto, no?
Esatto, esatto, ce l'abbiamo tutti e 2, ehm, qualcosa, uhm, f di figo faremo sempre, sicuramente. A abbiamo l' asset mentale giusto. <chuckles>
Esatto. Sì, sì, sì. Esat senti Esatto. Io ti ringrazio per questa chiamata, mi hai dato degli spunti fantasti a presto, va bene? Ciao.
Grazie a te. Grazie mille a te, a presto. Ciao, ciao.